Eee, d kesinlikle, kesinlikle Türkler ondan ibaret değil. Eee, tabii, üzücü olan, emm, toplumların tarihî dizilerden öğrenmeye çalışıyor olması. Eee, hani, ııı, çok sağlıklı değil tabii bu, eee, ama yine de, yine de, eee, Türkiye için çok gurur verici yapımlar. Başka hikâyen var mı bu arada?
O da doğru. Ya, 1 tane daha var. Ben bir gözlük almaya gitmiştim. Imm, gözlükçüdeyken. Eee, kızla sohbet ediyoruz. Sonra yine böyle Türkiye'denim deyince, "A," dedi. "Ben sizin dizilerinize hayranım" dedi. "Hatta" dedi "ben" dedi "Türk erkeklerine hayranım biliyor musun?" dedi. Genç bir kızdı böyle. <laughs> "Öyle mi?" dedim? "Hatta" dedi "bana" dedi "keşke" dedi, "böyle tanıdığın bir Türk erkek var mı? Tanışmayı çok isterim" dedi. "Allah'ım," dedim "bu sohbet nereye doğru gidiyor?" 1 dakika! <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Ya, ya, kara kaş kara göz seviyorlar. A! Ama ama tabii ki, iii, izlediği dizilerden dolayı zannediyor ki, eee, hani dizilerdeki Türk erkek karakterleri yakışıklı, zengin, bonkör, <laughs> koruyucu, kollayıcı, bak atının telkisine, eee, alıp götürüyor falan zannediyorlar herhâlde. <chuckles>
Evet. Koruyucu kollayıcı. Atın üstünde. <chuckles> Şöyle atla dalıyor, ııı, yani bilmiyorum. Eee, bir de
E, yok muydu bir arkadaşın?
Ay, yok, orada dedim ki "yok ama" dedim. Eee, aaa, yani "sana bol şans diliyorum." dedim. "Türkler iyidir" dedim, "eşini korur, sahiplenir, sever" dedim. Hani, eee, "umarım" dedim "karşılaşırsın biriyle." dedim. Bir de şey oldu bak.
Ya. E, t E, övünmek de, senin hakkın tabii, yani. <chuckles>
Yani orada napayım? Bir de çocuğumu ben Tekvando kursuna götürüyorum. Tekvando hocası bayan, eee, meğer o da Türk dizilerinin hayranıymış. Yine benim çocuklardan Türkiye'den geldiğimizi duymuş. <sniffs> Eee, hemen çıkışta geldi yanıma ve bana var ya o kadar anlamsız Türkçe kelimeler sayıyor ki aralarda, "günaydın" diyor fut şey tekvando akşam, tamam mı? "Günaydın" diyor. "Teşekkür" diyor. Eee, ondan sonra ne diyor mesela? Eee, şey, ceviz miydi? Ya böyle anlamsız kelimeleri bana arka arkaya <chuckles>
Tabii, tabii. Hı hı. Hı hı. Gerçekten mi, arka arkaya? Günaydın. <chuckles> Ya, çok komik. Sen de dedin ki, "Ne oluyor? Bu bu adam bana <chuckles> ne diyor?"
Sonra şeyi söyledi ama baklavayı da biliyorlar. Eee, "ben" dedi "baklavayı" dedi "çok seviyorum. Türk baklavasında farklı olduğunu duydum" dedi. Hatta ben bir bayramda baklava yapmıştım. Oğlum tekvandoya giderken onunla gene gönderdim. Çok mutlu olmuş o da.
Hı hı. Hımm. A. <gasps> Harikasın. K kalplerini kalplerini gerçekten kazanmışsın insanların. E, peki, şimdi bak bu kadar konuştuk şunu merak ediyorum. E, bu arada başka, ııı, d anın varsa onu da dinlemek isterim. Araya şunu bir sıkıştırayım. Eee, peki şimdi
<chuckles> Hı hı.